Tapos gusto ko rin naman yung ano, feels na sa bahay lang manonood kasi nga, unang-una mas praktikal siya, 'di ba? Pangalawa, ah, at least 'pag nanonood ka, hindi lang ikaw yung kahit na sabihin mong may kasama ka sa sinehan, mas masarap parin sa pakiramdam na kasama mo yung sa bahay yung mga kaibigan mo, mga pamilya mo lang. Tapos ano nalang, yung mafi-feel niyo lang yung alam mo yun, pagkatapos ng manood, ando'n na yung puwede na kayong magkwentuhan kaagad-agad ng mga napag-anuhan niyo, napanood niyo, eh, 'di ba? Hindi katulad mm.
Oo, yun. Oo. Oo, oo, tama. Yan. Mag ano na kayo, magiging movie critics na kayo, 'di ba? More hm
Oo. Kasi 'pag do'n ka sa sinehan 'di ba parang limitado kayo, hindi kayo puwede kaagad mag-ingay-ingay. 'Di ba? At least oo, 'pag 'pag sa bahay kasi puwede mong mai-pause ta's mag-anuhan kayo, 'di ba? Mag-asaran kayo ano, or masobrahan man kayo sa tili or asaran, okey lang, kayo kayo lang yun. 'Pag sa sinehan kasi medyo ano tayo, 'di ba?
Oh. Hindi movie yun. Baka masig nasigawan ka do'n. Oo. naman. Oo. Ay, gano'n din ba ginagawa mo sa sinehan? Sa sinehan kasi ginagawa namin, eh, 'pag hindi mo naabutan yung simula ng pelikula, 'di kasi minsan dadating kami, nagsimula na, eh. Inuulit mo rin? Inuulit kasi namin kung paano yung ano, kung ano yung hindi namin naabutan, inuulit namin siya para mas maganda. Minsan kasi lalo na 'pag foreign movies kasi, <sniffs> yung intro nila napakahaba niyan, eh, na parang walang parang feeling mo walang connect do'n sa kwento, 'di ba? Yun, kasi ano nga 'di ba mm.
Mm. Mm. Mm. Oo. Hmm. Ah, 'di ba Ah, oo. Mm, mm. Mm, hmm. Oo. Mm. Mm. Totoo. Mm. Oo, oh. Pero alam kasi ngayon alam mo kasi ngayon, ah, yung sinehan kasi ngayon, hindi katulad no'ng dati na, ah, kalagitnaan puwede kang pumasok, eh. Ngayon, kapag nagsimula na ang sinehan, hindi ka na nila papapasukin kasa kaya ang nangyayari talaga no'n oo, gano'n na sa gayon ang
Ay, gano'n ba yun? Oo. Ay, talaga? Ang tagal ko na palang hindi talaga grabe na pala. Talagang hindi ako nakapunta ng sinehan, hindi na ako updated na gano'n pala ngayon. Oo.
Mm, gano'n na ang Gano'n na yung pataka Gano'n na patakaran nila ngayon kaya talagang masisimulan at masisimulan mo siya kasi hindi magsisimula ang pelikula or ang movie, hangga't hindi pa nakapasok lahat ng bumili ng ticket. So, halimbaw mm, kaya gano'n.
Ay, galing. Ah, talaga ba? Pero pina puwede ka namang umulit? Puwede mo namang ulit-ulitin?
Hindi na siya puwedeng ulitin. 'Pag natapos na siya, lahat palalabasin na talaga. Hmm, mm.
Ay, gano'n? Ay, gano'n pala yun? Ah. Ang laki na pala ng mga pagbabago 'no? Aba, ang dami ko natutunan ngayon sayo, ah. Yung hindi ko honestly hindi ko talaga alam yan, yang tulad niyang ano na yan, na yung patakaran sa sinehan na yan. Tsaka ayun. Uy, salamat do'n, ako lalo nagpapasalamat ako na paba
Mm, hmm. Oo. Uy, salamat sa hm mm. Mm, hmm, mm. Oo. Uy, salamat sayo ha. Pa paalam.